そうですよね。やっぱ、だ、そうゆう点でも、日本っていうのはそうゆう国なんでしょうかね。ま、自分で自分の人生をコントロールできてるっていう感覚があるのが
うんうんうん。 そですね、確かに。
うん、ん。幸せですかね。
うん。なんかこう、諦めないといけない理由がか、ね、少ないとゆうか、もちろんね、まあ、実際いますけど、そう、自分でここはどうにかっていう風に、自分の意志で出来るところが、やっぱり多いのって、ね、幸せなことですよね、うん。
うんうん。 うんうん。 うーん、ん。 うん。 うん。 多いですよね。 うーん。なんか、いっぷ実際にそうゆう、具体的に、あの、そうゆうことに関連してでもしなくてもいいんですけど、こう、なんか幸せだなって感じる点って、食べ物以外にもなんかありますか？
それは、うん。 はい。 うん。 いや、そうです。あ、も、これ全然今までと毛色が違うんですけど、<chuckles> あの、自分が、あの
うん。
生まれそ生まれ育ったというか、この、ま、両親と家族と一緒に、こう、子供として暮らしてた時は、あの、生き物生き物じゃないですね、哺乳類とかのペットが飼えなかったんですよ、おうちで。で、やっぱ、子供って、まあ、そうゆうフェーズあるじゃないですか。あれ飼いたい、ワンちゃん飼いたい、猫ちゃん飼いたいみたい <chuckles> で、まあまあまあ、そのね、家庭ま、親の好き嫌いが理由だとかいろいろあって、す飼えなかったとか、こう、自分がもう独り立ちして、大人になってから、自分の意思と責任で、その、家族として、あの、ペットを迎え入れることができた時の、なんか、喜びだったりとか、あとはもう、日々一緒に暮らしてる中でも、あ、もう、いてくれてありがとうみたいな、生きててくれて幸せ、みたいな、そうゆう気持ちで毎日 <chuckles> いますね。なんか、これはやっぱり
うん。 はい。 ええ。 はいはい。うーん。 はい。 ありますね。うーん。 うん。 ええ。 はい。 うん。 ん。 うん。 なるほどね。 うん。ん。 うん。ん。 うーん。